देखिए, शौक तो अ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अ, और होने भी चाहिए और अभिन्न हिस्सा भी है ये हमारे जीवन का। किसी को कोई शौक होता है किसी को कोई शौक होता है अ, बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में। लेकिन होता क्या है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है अ, हम ज़िम्मेदारियों, घर-परिवार के बीच में अ, अपने शौक जो हैं, वो भूलने से लग जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कभी कि वापिस से वो शौक आ जाएँ, ज़िंदा कर लें उस शौक को। क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी पुराने शौक को वापस जगाने की कोशिश की हो, लाने की कोशिश की हो और उसके लिए आपने तकनीक का सहारा लिया हो? मतलब ऑनलाइन टूल्स या चैनल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गाने का शौक था, तो यूट्यूब हो गया अ अ, अलोहा हो गया। ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ में?
जी। हाँ, हाँ। सही बात। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। अ, बिल्कुल, देखिए, ब होता है ना कि ब शौक तो मुझे लगता है, देखिए, हर इंसान के पास होने ही चाहिए, और अच्छे शौक ख़ासतौर पे क्योंकि कई बार बुरे शौक से नुकसान भी हो जाता है इंसान का। तो अच्छे शौक तो ब ख़ैर मेरे भी बहुत सारे रहे हैं, जो कि कह सकते हैं कि समय के साथ कई बार ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो आप छोड़ देते हैं या फिर पॉज़ ले लेते हैं उन शौक से। तो ऐसे में एक मेरा शौक था, देखिए, खाना बनाने का। कुकिंग मुझको बड़ा पसंद थी। जब मैं हॉस्टल में रहता था, या अकेले रहता था, बैचलर लाइफ़ जब तक थी, तो मैं बड़े मन से, बड़े अच्छे से खाना बनाया करता था। कुकिंग का शौक था मुझको एकदम, कह सकती हैं आप। और जहाँ लोग, कहते हैं ना कि अ, बचते थे काम करने से, जब लड़के-लड़के ख़ासतौर पे अगर रह रहे हैं एक ही फ्लैट में, 3-4 लोग, वहाँ पे हर व्यक्ति बच रहा है खाना बनाने से। मैं इकलौता था वहाँ, जो सभी का पेट भरता था मैं खाना बना के। तो मुझे बड़ा ही म मज़ा आता था खासतौर पे। लेकिन फिर होता है कि समय के साथ ज़िम्मेदारियाँ आईं, परिवार बढ़ा, फिर शादी हुई, उसके बाद फिर ये शौक कहीं न कहीं ख़त्म हो गया कि नौकरी के सिलसिले में, परिवार को देखते हुए। फिर दोबारा देखिए, ऑनलाइन रिसोर्स आपने पूछा था, तो यूट्यूब ने बड़ी हेल्प की मेरी। तो यूट्यूब हाँ अ, यूट्यूब से मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने सीखी और बहुत सारे नए-नए तरह के खाना बनाने सीखे मैंने, और कह सकते हैं कि देखिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ ने बहुत मदद की ये शौक को वापस पाने में। जी।
बिल्कुल। <laughs> जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। ओह! बढ़िया शौक है। जी। हुँ। जी हाँ। होता है। <laughs> हुँ। हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी, बहुत ही अच्छा लगा, देखिए, जान कर के। एक तो ये अच्छा लगा कि आपको खाना बनाने का बड़ा शौक है। अ, तो ये बताइए ना कि, किस तरह से आपने फिर अ, मदद ली यूट्यूब से? कौन-कौन से व्यंजन आपने अ, सीखे यूट्यूब से, और क्या वाक़ई जो आपने सीखा अ, वो वैसा ही था, जैसा कि दिखाया गया था, या कुछ और ही बन गया था?
हाँ जी। हाँ, हाँ। नहीं-नहीं बिल्कुल देखिए अब ज़ाहिर सी बात है देखिए मेरा शौक था तो मैं अ, दिल लगा के करता हूँ कोई भी काम। और जरा सी भी गुंजाइश ना रह जाए क्योंकि एक होता है ना कि इंसान को थोड़ा-सा परफेक्शन चाहिए होता है। तो खाना बनाने के मामले में मैं कभी-कभार आमिर खान बन जाता हूँ। और मैं हर चीज़ प ह प अ, हर चीज़ परफेक्ट करता हूँ। जैसे बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ना जो साफ-सफाई नहीं रखते हैं। कि, अब जैसे मैं अगर मैं एक प्याज भी काटूँगा या टमाटर भी काटूँगा मैं उसी वक़्त धुल के तुरंत रख लूँगा, चाकू को। तो इसी तरीके से छोटी-छोटी जो बहुत बारीकी का ध्यान रखता हूँ मैं। और ये कोशिश रहती है मेरी कि खाना बनाने से पहले भी साफ-सफाई हो जाए और बाद में भी रहे। और ऐसी तरह देखिए खाना अगर मैं बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा मेरी दिलचस्पी है, तो ज़्यादातर अच्छा ही बनता है। मैं दिल से बनाता हूँ मन से बनाता हूँ। मुझको लगता है कि इस चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है। अब किसी महिला से पूछेंगे आप जिसका रोज़ाना का काम है खाना बनाने का वो उतने म मन से तो नहीं बना रही होगी। और तभी त तभी होता है ना कभी-कभार कोई पुरुष कभी-कभार किचन में आके बना देगा कोई चीज़ तो बड़ी अच्छी बन जाती है। बड़ा अच्छा लगता है कि आप अरे यार आप तो बड़ा अच्छा कुक हो। क्योंकि वो शौक से बना रहा है वो रोज़ाना नहीं बना रहा है। मुझको लगता है जब दिल से आप कोई काम कर रहे होते हो तो वो अच्छा ही बनता है। और यूट्यूब देखिए बड़ा अच्छा साथी मेरा रहा। अ, बहुत सारी नई-नई चीज़ें मुझको सिखाई और एक डिश जो मुझको बड़ी पसंद आती थी और मैं अ, कभी ट्राई करने का मैंने सोचा नहीं था क्योंकि मुझको लगता था ये बहुत झमेले वाला काम है बिरयानी बनाने का काम। तो वो मैंने सीखा और बिरयानी बनानी सीखी बड़ी अच्छी बनती है अब तो। अक्सर मैं बना लेता हूँ कभी वीकेंड में फ्री होता हूँ तो, जी।
हुँ। बिल्कुल। <laughs> कैसे? अच्छा अच्छा, परफेक्शनिज़्म, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, जी, जी, जी बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। <laughs> हुँ। जी। बिल्क जी। हुँ। अच्छा। हुँ। जी, ये जान कर के वाक़ई देखिए अच्छा लगा कि मतलब अ, यूट्यूब से आपने इतनी मतलब एक जो कह सकते हैं पाक कला तो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो सीखी है। अच्छा ये बताइए और कौन से आपने बिरयानी के अलावा कौन से व्यंजन सीखे? अ, और जैसा कि मतलब यूट्यूब में आपने कहा अ, वो एक आपने होते हैं ना कई तो पेड रिसोर्सेज़ मतलब पेड कोर्सेज़ या जो कहते हैं पेड चैनल्स होते हैं। अ, उनसे सीखे हैं आपने या फ्री जो होते हैं उनसे सीखे हैं आपने?
हाँ, जी। हाँ, हाँ। जी। नहीं-नहीं पेड वाले से मैंने नहीं किया, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना फ्री के इतने ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल हैं आपको कोई भी पेड कोर्स या फिर कुछ भी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बड़ा अच्छा माध्यम है और कई बार मैं ख़ुद भी चौंक जाता हूँ कि जब लोग बताते हैं कि यूट्यूब से पढ़ के मैंने अ, जर्मन लैंग्वेज सीख ली जैपनीज़ मतलब कोई ऐसी स्किल सीख ली जो बड़ा असंभव सा लगता है हमें एक सीखना। लेकिन वाक़ई में अ, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे तो पाएँगे बस कहते हैं ना कि एक जज़्बा होना चाहिए सीखने का आपके अंदर। बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सारा मटीरियल उपलब्ध है। आप को देखते-देखते परेशान हो जाएँगे वीडियोज़ इतने हैं। कुकिंग कि में तो खास तौर पे इतने ज़्यादा हैं। लाखों करोड़ों वीडियोज़ हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। और सेम उसी प्रकार से बहुत चीज़ें अ, देखिए ब न अ, नॉनवेज मुझे खू बड़ा अच्छा लगता है तो ज़्यादातर मैंने वही बनाना सीखा अलग-अलग तरह की डिशेज़ ले।
हाँ। जी। हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। अच्छा, तो कोई शाकाहारी व्यंजन नहीं सीखा आपने?
हब वेज बि वेज बिरयानी जैसे मैं चिकन बिरयानी बनाता हूँ, वैसे ही वेज बिरयानी बनाता हूँ। और
हाँ। बताइए ना वेज बिरयानी कैसे बनाते हैं आप? ताकि जो शाकाहारी लोग हैं उनको भी कोई एक नया अ, मतलब व्यंजन मिल जाए, विधि मिल जाए।
हाँ, बिल्कुल देखिए, ब सिंपल चीज़ है कि जैसे आप बनाते हैं नॉर्मल बिरयानी, बस उसमें चिकन के पीसेस नहीं होते हैं। सबसे पहले चावल मैं हाफ़ बॉयल करके रख लेता हूँ अलग से, फिर उसके बाद फिर मैं आप पहल सबसे पहले प्याज़ लाल करके रखना अलग तो वो ज़रूरी है। जो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि वेजिटेबल्स आपके होते हैं, उनको फ्राई करके आप निकाल लीजिए, साथ में थोड़ा-सा प्याज़ भी अलग रख लीजिए ऊपर सीज़निंग के लिए। और जब आप सारी चीज़ें फ्राई करके निकाल लेते हैं, चावल हाफ़ बॉयल करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लेयरिंग करते हैं, तो लेयरिंग करना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी आप कुकर में कर सकते हैं या कोई भी बड़ा-सा आपका नॉन-स्टिक वाली कढ़ाई है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो दो तीन लेयर में पहले आप सबसे नीचे लेयर एक चावल की रखते हैं, फिर उसके ऊपर आप वेजिटेबल की एक लेयर रखते हैं। फिर उसके बाद चावल फिर उसके ऊपर वेजिटेबल और ऊपर से धनिया और केवड़ा जल या गुलाब जल डालना बड़ा ज़रूरी है। उससे थोड़ा-सा फ्लेवर आता है चावल में, थोड़ा-सा खुशबू आती है। वही बिरयानी की पहचान होती है। नहीं, सीटी नहीं लगाता हूँ। अ, सीटी लगाने से फिर वो अ, बहुत ज़्यादा गल जाएगा, बहुत ज़्यादा पक जाएगा। सीटी मैं नहीं लगाता हूँ, मैं क्लिंग
हुँ। जी। ठीक है। ठीक। उहुँ। अच्छा। हाँ। हाँ। जी। हाँ। ठीक है। अच्छा। अ, फिर सीटी र लगा दें उसकी। हाँ। हुँ। तो मसाले भी बताइए ना, मसाले कुछ नहीं डालते हैं या म
नहीं अ, ख खड़े खड़े मसाले डालते हैं। खड़े मसाले उसमें जो भी हैं आपके हाँ, नहीं मिर्च, धनिया नहीं अ, हरी मिर्च डालता हूँ। हरी मिर्च डालना मुझको पसंद है। लाल मिर्च मैं नहीं डालना पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे हेल्थ अ अ अ अ, स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा उ सु पहले बताया गया था मुझे। खड़े मसाले मैं डालता हूँ अक्सर, पीसे हुए मसाले मैं नहीं डालता हूँ। वो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप खुद से बल्कि कूट के मैं पहले क्या करता हूँ लहसुन और अदरक के साथ में अ, जो काली मिर्च होता है, छोटी इलायची होती है, बड़ी इलायची होती है, जावित्री जायफल और ई ई और सह जीरा खास तौर पे और जीरा तो देखिए आपको क डायरेक्ट डालना है कढ़ाई में। ये सारे जो मसाले होते हैं इनको मैं कूट लेता हूँ, और कूटने पे एक अलग स्वाद आता है। आप उसको मिक्सी में पीस देंगे तो बड़ा अजीब-सा लगेगा वो। तो कूट के बनाने में उसका स्वाद बढ़िया आता है। तो सबसे पहले जब आप तेल डालते हैं तो पहले उसको फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेयरिंग करते हैं। फिर उसके बाद ढक के फिर अ, एक सही टमे अ, एक टेंपरेचर पे रख के अगर आप उसको ब बंद कर देते हैं समय से तो बड़ा बेहतरीन अच्छा बनता है वो।
अच्छा। मिर्च, धनिया कुछ नहीं। हाँ। अच्छा। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। जी। ठीक है। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। अच्छा। हाँ। बिल्कुल सही। जी। हुँ। हुँ, हुँ। क्या बात है। देखिए, मतलब आपने तो अ, भूख लगा दी। ऐसा लग रहा है कि बस गर अ, गरमा-गरम बे अ, वेज बिरयानी सामने हो और खा लें। अ, तो ये बताइए कि आपने कहा कि आपने जो अ, शौक है आपका खाना पकाने का यूट्यूब से ख़ासा उसको निखारा है, इसके अलावा और भी कोई शौक हैं आपके जो आपने ऑनलाइन यूट्यूब हो गया या कोई और दूसरा चैनल हो गया, मंच हो गया उससे आपने सीखा हो? दोबारा से पुनर्जीवित किया हो अपने पुराने किसी शौक को?
<chuckles> हाँ जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, देखिए अ, अब चूँकि देखिए घूमने का शौक है मुझको तो मैं ट्रैवल व्लॉग देखना मुझको बड़ा पसंद आता है, और इतने अच्छे आजकल के देखिए व्लॉगर है, कोई कहीं घूम रहा होता है, कोई कहीं घूम रहा होता है। आप उनकी नज़र से घूम रहे होते हैं एक शहर में, दूसरे देशों में। ये बड़ा अच्छा मुझको पसंद आता है, चूँकि शौक है मेरा घूमना और मुझे भी समय मिलता है तो मैं चला जाता हूँ अक्सर घूमने टहलने और जानकारियाँ जुटाना ख़ास तौर पे। इसमें बहुत मदद आती है ऑनलाइन रिसोर्सेज़ में। आपको कहीं पे नई जगह अगर डेस्टिनेशन आपने चूज़ किया है कि आपको जाना है वहाँ पे, उसके बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं कि कौन-कौन सी बढ़िया जगह है घूमने की। आइटिनरी क्या चूज़ कर सकते हैं आप। ख़ाना कौन-सा आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, ख़ाने का शौकीन हूँ मैं तो ये सबसे पहले मैं करता हूँ जिस जगह भी मुझको जाना होता है, मैं सर्च करता हूँ उसके बारे में कि उस शहर में ख़ाने का क्या बढ़िया मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अ, बड़े ईज़िली अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन और साथ में देखिए, बहुत सारे मैं ट्रैवल अ अ, इन्फ्लुएंसर्स को मैं फॉलो करता हूँ तो उनके भी व्लॉग्स देखता हूँ तो बड़ा अच्छा रहता है ये। जी।
हाँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ। हुँ। जी। अच्छा। हुँ, तो एक चीज़ बताइए जैसा आपने कहा कि आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं और जहाँ आपने जाना होता है वो आप रिसर्च पहले कर लेते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। तो इसके लिए कोई ख़ास अ अ, मंच है या मतलब आप गूगल सर्च ही करते हैं? और क्या वाक़ई जो बताया जाता है जो इंटरनेट पे जो जानकारी होती है, जो जगह दिखाई जाती है ऐसा होता है ना कि कहीं लिखा रहा होता है कि भई यहाँ का ये ख़ाना बड़ा मशहूर है अ, इन्फ्लुएंसर्स भी बताते हैं, क्या वाक़ई सही होता है या बस एक पेड प्रमोशन होते हैं ये?
हाँ, हाँ। जी। अ, देखिए मुझको लगता है 50-50 होती हैं चीज़ें। और खुद का मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि और कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं अ, व्लॉग देख के मैं गया कि भाई बहुत अच्छा खाना, बहुत स्वादिष्ट है वहाँ का। और जब मैं वहाँ एक्चुअल में जब खाने पहुँचा तो मुझको बिल्कुल बेस्वाद और बिल्कुल खराब सा लगा। तो एक ही कहावत देखिए याद आती है कि ऊँची दुकान फीका पकवान। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रमोशन आपने करवा दिया, इतना फ़ेमस कर दिया लेकिन स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम इसी तरह बहुत जगह पे मै मै आप उत्तराखंड में की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक चोटी वाला रेस्टोरेंट है बड़ा फ़ेमस था। उसके बहुत सारे व्लॉग मैंने देखे थे। कि बड़ा अच्छा है, आप जाइएगा ऋषिकेश में तो वहाँ पे खाना खाइएगा। और मैं गया मेरा अनुभव बड़ा बेकार रहा वहाँ का। मैंने कहा इतना ज़्यादा नाम है लेकिन खाना उससे अच्छा खाना उसके बगल के पड़ोस के एक बहुत छोटे से ढाबे में आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादातर चीज़ें होती हैं आजकल देखिए अ, मुझे लगता है कि इंटरनेट पे ज़्यादातर जानकारी तो गलत ही होती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि लेकिन फिर भी 20 से 30% 40% अ, सोर्स अगर अच्छा है आपका, आपको पता है कि ये इन्फ्लुएंसर अच्छी चीज़ें बताता है। तो मुझे लगता है कि उसकी बात मानी जा सकती है। नहीं तो ज़्यादातर तो पेड प्रमोशन ही होता है अब। जी।
अच्छा। हुँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। जी। अच्छा। हाँ। ओह! हुँ। हुँ। जी। हाँ। हुँ। तो ये बताइए आप, कि आप तो इतना घूमते हैं, आपके हिसाब से अ, जो खाना है, आपको किस अ, राज्य का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है?
अ, देखिए, ये चुनना तो बड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि हर जगह की एक डिश मुझको पसंद आती है। अ, आप अगर नाश्ता देखिए मुझको करना हो तो मैं एमपी का पोहा खाना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का इंदौर का और साउथ इंडिया की इडली खाना चाहूँगा मैं तमिलनाडु की और सेम उसी प्रकार से देखिए आप हैदराबादी बिरयानी अलग है भई स्वाद में, उसका लखनऊ के मुग़लई खाना इतना अच्छा है बेहतरीन है। गुजरात की नमकीन आप खा लीजिए टमटम में एक नमकीन आती है उसमें प्याज़ टमाटर काट के डालते हैं और बहुत ढेर सारी नमकीनों का मिक्सचर होता है वो, शाम को चाय के साथ पी सकते हैं वो। फिर रात में आपको डिनर खाना हो तो आप बढ़िया एक अवधी खाना, अवधी कुज़ीन का आप खाना खा सकते हैं। दिल्ली के छोले भटूरे खा सकते हैं, उससे बेहतरीन चीज़ कहीं आपको दिल्ली से बढ़िया मिलेंगे नहीं वो छोले भटूरे। तो मुझे लगता है कि हर जगह की अपनी एक ख़ासियत होती है और कोई 1 चुन पाना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझको हर जगह का स्वाद पसंद आता है, हर जगह की 1 1-1 2-2 चीज़ तो मुझको हर जगह की पसंद आती है बहुत।
<laughs> अच्छा। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी। उहुँ। अच्छा, आपने अभी अवधी कुज़ीन का ज़िक्र किया, तो ये अवधी कुज़ीन जो है ये मुग़लई खाना ही होता है?
हाँ, ये मुग़लई से ही इन्फ्लुएंस होता है। आप कह सकते हैं एक तरह से मुग़लई फ़ूड ही होता है वो। अ, होता क्या है कि बेसिकली पहले राजघराने बड़े अलग-अलग हुआ करते थे। जैसे लखनऊ के नवाब अलग हुआ करते थे, उसके आसपास के इलाके में फ़ैज़ाबाद में अलग हु हुआ करते थे नवाब। तो वो अ, उन्होंने अ, ख़ास तौर पर अवध, सुल्तानपुर और इधर अयोध्या के आसपास का जो एरिया है उसको अवधी कुज़ीन कहा जाता है, अ, जो वहाँ का खाना स्पेशली होता था। वो सिमिलर ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे लगता है कि मसालों का और पकाने के तरीके थोड़े-से मसाले तो सेम ही होते हैं, पकाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है और डिश के नाम थोड़ा-सा अलग होते हैं बस। बाकी कुज़ीन तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है अ, मुग़लई खाने में और अवधी खाने में। जी।
हाँ। उ हुँ। जी। हाँ। उहुँ। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। अ, जी हाँ। बिल्कुल क्योंकि वही अ, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अवधी कुज़ीन और जो मुग़लई है वो थोड़ा शायद अ, एक जैसा ही होता है। है ना? जी।
हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल एक जैसा, वही मैंने बताया कि एक एरिये का, बस क्षेत्र का थोड़ा-सा ह बदलाव आ जाता है। जो मैंने बताया वो जो 4 जिले आते हैं अ, बेसिकली वहीं से मतलब निकला था ये अवधी कुज़ीन और बाद में देखिए नवाब तो हर जगह हैं क्योंकि उन लोगों का संबंध भी होता था तो लोग आते जाते थे एक-दूसरे के घर में तो बड़ा ट्रांसफ़र भी होता था, नॉलेज़ ट्रांसफ़र खाने के मामले में। जी।
हाँ। जी। हुँ। बिल्क हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छा ज्ञान है आपका खानों के बारे में भी अ, और अ अ, जगहों के बारे में भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि अ, आपने बताया कि अ, जो आप ट्रैवल ब्लॉग्स और ब्लॉग्स देखते हैं उसके हिसाब से आप जाते हैं। अ अ, तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रैवल अ, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बताते हैं अ, ये जो चीज़ें बताते हैं, ट्रिप बताते हैं, आपने तो की हुई है, ये बजट फ्रेंडली होती है या मतलब काफ़ी जो ये चीज़ें बताते हैं उनमें काफ़ी पैसा लगता है और इनका तो पेड होता है सब कुछ इसलिए बताते हैं?
हुँ। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। नहीं देखिए मैं केवल जगह चुनता हूँ उनकी वज़ह से और जहाँ वो रेकमेंडेड करते हैं ना कि आप यहाँ पे रुकिए, इस होटल में रुकिए या यहाँ का खाना करिए तो मैं ये कभी नहीं करता हूँ। मैं केवल जगह देखने जाता हूँ बाकी चीज़ें मैं ख़ुद अपने रिसोर्सेज़ से, मैं अपनी रिसर्च करके, लोकल लोगों से पूछ के, मुझे उस पे ज़्यादा भरोसा होता है। आप जाइए लोकल लोगों से बातचीत करिए किसी भी चाय की दुकान पे मैं बैठ जाता हूँ। तरीका है एक मेरा एक कि मुझे लगता है कि अ, भारत में आप किसी भी जगह आप चले जाइए चाय की दुकान पे आपको 3-4 लोग तो मिल ही जाएँगे जो कि आपसे बातचीत करने के इच्छुक होंगे और बड़ी अच्छी गहन बातचीत होती है, रोचक बातचीत होती है उनसे। तो मैं अक्सर यही करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं लोकल दुकानदारों से या फिर चाय की दुकान ढूँढता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भई यहाँ कहाँ रुक सकते हैं? और क्या कॉस्ट है? क्या कितने का पड़ेगा? ऑनलाइन मुझे बहुत कम भरोसा होता है रिसोर्सेज़ पे क्योंकि कई बार मेरे साथ धोखा भी हो चुका है। मैंने मेकमाईट्रिप से एक बार होटल बुक किया था और मेरा यकीन मानिए इतना अच्छा होटल का कमरा मुझे दिखाया गया था फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में और जब मैं गया देखने वहाँ पे जब मैं रुका तो मेरा एकदम कहते हैं ना कि मतलब अ, जो अपेक्षाएँ मेरी थीं वो एकदम पूरी तरह से खत्म हो गईं। एकदम बेकार कमरा था वो, चूहे दिखाई दे रहे थे, वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ था। बिल्कुल उलट था कि फ़ोटोज़ में देखिए ऑनलाइन अलग है, गूगल पे रिव्यूज़ तक ग़लत डाल रखे हैं, झूठे डाल रखे हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ पे मेरा थोड़ा कम भरोसा होता है, अपनी रिसर्च पे मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जी।
हाँ। ओह! हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। अरे! हाँ, हाँ। <chuckles> जी। हाँ। ओ, ओ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए ध्यान र अ, रखने लायक बातें हैं कि रिव्यूज़ और जो अ, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, फ़ोटोज़ उस पे भरोसा कम ही करें, आप अपने दिमाग से काम लें। अ, बहुत ही देखिए दिलचस्प बातचीत रही आपके साथ में। अ, किस तरह से आपने जो अपनी कुकिंग का शौक है, ऑनलाइन आपने यूट्यूब से सीखा और निखारा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जो आपने इतना वक़्त दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है देखिए फिर कभी ज़रूर मुलाकात होगी और ऐसे ही दिलचस्प बात होगी। धन्यवाद।
हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल। जी मु मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।
धन्यवाद।